Ừm, như vậy là sau một thời gian học thì, à, trình độ nói của bạn là cũng đã đạt đến tầm, gọi là, level cao cấp rồi chứ, còn, à, cái, ơ, gọi là, ngôn ngữ thì là cũng trung cấp, đúng không? Như vậy là là bạn học, à, YouTube thì là sẽ học, gọi là, à, kiểu như, ngữ pháp và từ vựng, còn, à, khi mà vào room chat thì đã chủ yếu là phát huy cái mà, ờ, giao tiếp, đúng không bạn?
Chưa, chưa, chưa. Ờ. Đúng rồi, đúng rồi. Thì, à, cái trình độ trình độ về giao tiếp của mình tự tin là tại vì, ờ tự tin nghe và hiểu thôi, chứ, ơ, chưa tới trung cấp đâu, 6 tháng hông có thể nào trung cấp, nhưng mà
Ừm, cái phương pháp hay đấy. <laughs> Tầm này đi du lịch Trung Quốc là chắc là cũng ngon lành, đúng không bạn?
Đúng rồi, sơ sơ. Nhưng mà mình nghĩ nha, là nếu như mà tiếp tục học ở trên mạng như vậy á, thì, ừm, cái khả năng của mình càng ngày càng tăng thôi, chứ không thể nào mà mình dừng lại nhiêu đó được, tại vì mình chủ động được thời gian mà.
À. Ừm. Ừm. Ừm, đúng rồi. Ừm, như vậy là phương pháp của bạn chọn là nó cũng đúng rồi, đúng không? Đi đúng phương pháp thì thấy là cái khả năng học tiếng nó cũng lên nhanh từ ngày một, đúng không?
Đúng rồi. <laughs> Mình cũng cảm thấy vậy á bạn.
À, hay quá. Thế thì giờ có nhiều bạn trẻ còn học ở trên cái, kiểu như là, AI mà, ờ, AI bây giờ nó cũng giống như cái công cụ ảo ấy, thì nó có thể là tương tác, nói như người thật ấy, thì theo bạn thì, ờ, ờ, cái việc học qua AI như vậy thì cũng có, ơm, tiện và có ổn hơn không? Hay là cũng nên nói chuyện trực tiếp với người bản xứ thì nó cũng là cái gì đó nó được tương tác và nó, ơ, nhanh lên trình hơn?
Ừm. Đúng rồi, đúng, đúng, đúng, đúng. Ồ. Hiểu, hiểu. Hiểu, là tức là không phải lúc nào mình lên trên đó cũng sẽ có người nói chuyện, đúng hông? Và không phải lúc nào thì, à, họ nói thì mình cũng hiểu. Á, thì thành ra là cái thời gian ban đầu á, cái việc sử dụng trí tuệ nhân tạo á, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo bằng giọng nói á, nó cũng rất là đúng rồi, rất là hữu ích luôn á. Là tại vì khi mà bạn nói xong, bạn cũng có thể nhờ cái công cụ đó, cái con, a, trí tuệ nhân tạo đó, có thể dịch lại cho bạn luôn, bạn hiểu một cách rất là chủ động, đó. Lúc đầu
À, rồi. Ừm, đúng rồi. Đúng là bằng giọng nói. Ừm. À, rồi. Ừm, quá hợp lý luôn, ừm. Ừ, nhưng mà cái giọng giọng của AI họ nói lại á, thì liệu có có ổn không? Liệu có giống như người bàn xứ không hả bạn?

Ờ, cái người nói tại vì bên Trung Quốc nó rộng á bạn, cho nên là phương ngữ của người bản xứ nó cũng khá là đa dạng. Tiếng địa phương á, nó cũng khá là đa dạng, cho nên là mình cũng, gọi là, khó nghe c ra cái tiếng địa phương nếu như người ta vừa nói tiếng đó. À, còn ừm.
À, rồi. Tiếng địa phương. Ừm. Đúng rồi. Ừm. Ừm. <laughs> À, cũng đúng chứ, ừm, nó rộng quá mà. Ừm, vậy thì là bạn thấy là học AI là thông qua cái giọng nói thì lại dễ hiểu hơn so với là là là chat, ờ, room và nói, ơ, với người bản xứ, đúng không? Bởi vì có quá nhiều những cái bạn ở các tỉnh khác nhau, đúng không?
Ừm. <laughs> Đúng rồi, tại là ghì khi mà sử dụng, à, cái con AI bằng giọng nói á, thì một phần nào đó nó nói giọng phổ thông á bạn. Nó đúng là nói hông có cảm xúc thiệt, nhưng mà nó nói giọng phổ thông thì ít gì thì mình vẫn hiểu, mà mình vẫn, gọi là, có, ừm, nghe quen lắm thì như mình sẽ OK hơn.
Ừm. À. Ừm, ừm. Ừm. Đúng rồi. Ừm. À, hợp lý đấy. Thì bạn có nói là bạn học được 6 tháng và bây giờ thì giao tiếp khá là ổn rồi, thì không biết là mỗi ngày bạn dành bao nhiêu thời gian để học trên YouTube và bao nhiêu thời gian thì sẽ là vào chat room để nói chuyện với người bản xứ vậy?
Ừm. À, trên YouTube á, thì là khóa học á, mà khóa học thì nó 1 bài á thì tầm 50 phút, à, 1 ngày thì mình cũng chỉ cò có dành khoảng 50 phút để cho mình việc học mình ở trên YouTube thôi. Rồi, thời gian còn lại á, ờ, mình sẽ, gọi là, lên trên, ơ, cái trang web hồi nãy mình nói á để mà mình nói chuyện. Nhưng mà nó cũng hông phải là cố định đâu, kiểu như, tùy lúc, tùy hứng, có lúc mà mình thấy vui thì mình lên, còn có lúc mà mình hông vui thì mình hông lên. Ờ, vậy đó.
Năm mươi phút cho 1 bài. À, rồi. Ừm. Ừm. Thì lúc đó ừm, có khi gặp nó, có khi không. À. <laughs> À, cũng tiện đấy chứ, ừm. Hôm nay được trò chuyện với bạn về cái chủ đề học kỹ năng mới, thì bạn đã chia sẻ là học, ờ, tiếng Trung qua, ờ, trên YouTube rồi qua những cái room chat, ơ, để nói chuyện trực tiếp thì cũng khá là hay. Cảm ơn chia sẻ rất là thú vị của bạn nha.
Ừm. Ừ. Ừm. Ừm. Ừm.